É, o caçula eu acho que não tem mesmo, não. My yangster, pode ser mas, não é
É, então, mas aí dá para para usar em outros contextos, né. <sniffs> O caçula você você só você só escuta em português. É, eu tenho muito orgulho de ser lusófono, assim como você, né, de falar o português, a nossa língua é muito muito complexa, né, muito rica. E me conta, eh, você parece ter bastantes amigos de outras nacionalidades. Além das palavras que não existem tradução, eles têm muita curiosidade pelo seu idioma, pelo o eles perguntam bastante as coisas para você?
É, não é a tradução perfeita digamos, assim, né. <laughs> É muito linda. Exato. Sim. Uhum. Olha, tem gente que não tá nem aí, né, que ainda reclama quando a gen eu eu falo e falo com a o acento, né, brasileiro, porque eu sou brasileira, então, vamos tirar essa neurose, né, que todo mundo quando aprende a falar uma 2ª, 3ª, ou no meu caso uma 5ª língua, <chuckles> você tem que falar com o acento perfeito de uma pessoa nata, não, vamos tirar esse grilo. Mas tem gente como o meu personal trainer na academia que eu chego, se eu falo: "Buongiorno" né, ele fala: "Não, bom dia."
Uhum. Claro. Uhum. Sim. Hã. <laughs>
<laughs>
Ele quer escutar você falar português.
É, ele, de vez em quando, ele manda mensagem, ele sabe que eu sou casada, né. Então, ele fica meio que me zoando. Ele manda mensagem e fala assim: "Olha, eu tô depressivo. Boa tarde. me ens me fala alguma coisa em português." <laughs>
Você vive na Itália. Aham. Sei. <laughs> Nossa língua é muito calorosa, né. Você vive na Itália, então, né?

Eu tive contrato de trabalho e simplesmente me pagava mais do que no Brasil, <laughs> e por que não?
Ah, entendi. Entendi. E a barreira cultura linguística ,né, a cultural tudo bem, mas e como é que foi a barreira linguística pra você?
Olha, eu sempre falo que quem quer aprende, sabe, vai ter gente com um pouquinho mais dificuldade, gente com menos dificuldade, mas quem quer se vira nos trinta. Eu super me viro nos trinta seja qual for o país. Você me dá 2, 3 meses no país que tu vai ver que eu já tô arriscando ali algumas palavras. Então
Uhum. Ah. Que legal. E no mandarim, né, foi deve ter sido, nossa Claro.
Uhum. Ah, mandarim é show, eu acho lindo e é tão legal como eles te recebem quando você fala a língua deles. Até hoje eu sinto isso, eu minha manicure, né, é um centro de estética chinês aqui na Itália, e aí eu vou sempre nelas, por quê? Porque eu tô esquecendo a língua. Então eu volto semp é, eu não pratico, então eu só pratico com elas. Então quando eu vou lá eu fico tentando tagarelar com elas pra fluir essa língua, porque senão fica super complicado.
Uhum. Uhum. E você quer praticar. Verdade. E eles te recebem super bem por você estar se interessando pelo idioma deles.
Super! E ainda avisa as chinesinhas nova, "Ó, não fala besteira não porque essa aí entende".
Ela entende, não fala mal da brasileira. <laughs>
É, entendeu? Porque senão eu fico só de butuca, né, um fone de ouvido numa orelha, outra orelha sem nada.
Entendi. Uhum. Ouve. <chuckles> Interessante isso, né, esse choque. Ainda bem que você tem essas pessoas, assim, que você pode continuar aprendendo, porque pra esquecer é um dois, né. A gente tem que sempre manter na prática o idioma, né.
<laughs> Uhum.